กระเป๋าอย่างงี้ ก็คือคล้าย ๆ กันเลยค่ะ กระเป๋าก็จะมีสีพื้นฐานที่แบบเก็บไว้เนาะ สีดำ ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าหนังสีดำ สีแดงเลือดหมู
อืม ค่ะ อะฮะ อืม อืม อืม โอเค
แล้วก็สีขาว สีพื้น แบบทุกอย่างจะเป็นสีพื้นหมดเลย เพราะว่าการที่มีสีพื้นติดไว้ที่บ้านน่ะค่ะ มันจะทำให้เอาไป อ่า ส กันกับหลาย ๆ ชุดได้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าทุกสีไว้เต็มบ้าน เอาสีพื้นฐานพอ
ค่ะ อืม โอเคค่ะ อ๋อ โอเค แล้วอย่างงี้ค่ะ นอกจากเสื้อผ้า กระเป๋า แล้วอย่างงี้ค่ะ รองเท้าแล้วอะนะ พวกเครื่องประดับ หรือว่า accessories อะค่ะ เป็นแบบไหนคะ ที่คุณแนะนำอะค่ะ?
อืม เครื่องประดับนะคะที่มี ก็คือจะเป็นพวกแบบเครื่องก็กะประดะ ประดับสีทองอะค่ะ สิ่งที่ต้องมีแล้วรู้สึกว่าขาดไม่ได้เลย ก็คือต่างหูค่ะ ต่างหูห่วงสีทอง อืม
อือฮึ อือฮึ ค่ะ อืม เพราะอะไรถึงแนะนำเป็นสีทองเหรอคะ? มันช่วยเรื่อง เอ่อ เสริมบุคลิก? หรือว่าโดดเด่น? หรือยังไงคะ?
อ า เสริมบุคลิกด้วยอย่างหนึ่ง สอง คือดูแพง มันทำให้ดูแพง จริง ๆ มันทำให้ดู แพง
อืม อา จริงด้วย อือฮึ
อืม มันทำให้ดูแพง แล้วก็ เราก็เหมือนแบบว่า เอาไปแบบ เหมือนกับว่า เอ่อ สลับใส่กับหลาย ๆ ชุด อย่างเงี้ย สมมุติชุด สมมุติไปสมัครงาน อย่างเงี้ย ชุดมันก็เรียบแล้ว ใช่ไหมคะ เรียบแบบสีเรียบเลย อาจจะดูอึมครึมด้วยเนาะ บางทีอะ ก็มี ใช่ ก็มีเครื่องประดับสีทอง อะสมมุติเรารวบผมขึ้นไป อย่างเงี้ยค่ะ เห็นหูเราชัด อย่างเงี้ย อย่างน้อยมีตุ้มหูหุ่งสีทอง หรือตุ้มหูเล็ก ๆ สีทองให้เห็น มันก็จะดูเรียบร้อยไปอีกแบบหนึ่ง
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ใช่ ๆ ถูกค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม มันก็จะดูเหมือนกับว่า ให้หน้าสว่างขึ้น แล้วก็โดดเด่นขึ้นเนาะ อืม
ดูเด็ก ใช่ ดูมีมิติบางอย่าง อะไรประมาณเนี้ยค่ะ ทุกครั้งที่ใส่ เวลาคุณแบบ เวลาคุณมองกระจก อย่างเงี้ยค่ะ ใส่ตุ้มหูกับไม่ใส่ตุ้มหูอะมันต่างกันนะ ความรู้สึก อะ เคย สัง เกตไหมคะ?
อือ ค่ะ อือฮึ อืม ใช่เลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม อ๋อ อย่างงี้ค่ะ นอกจากพวกชุดทำงานแล้วอะนะคะ หรือว่าชุดไปเที่ยวแล้วอะค่ะ ถ้าหากว่าเป็นชุดที่บอกว่า ออกงานพวกสังคมต่าง ๆ อย่างเช่น งานแต่งงาน งานปาร์ตี อะไรต่าง ๆ เนี่ย คุณแต่งแบบไหนเหรอคะ? เล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
อืม ประ มาณนั้น จะแต่งแบบไหนเนี่ย ต้องแล้วแต่เจ้าของงานเลยว่าสั่งธีมเป็นสีอะไร ใช่ สั่งกำหนดมาเป็นสีอะไร แล้วเราก็ไป หา แบบชุดมาอะค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาไปงานแต่ง เรื่องไปงานแต่งเนี่ย เราจะย้ำเตือน ตัว มาก ๆ เลย ไปงานแต่ง ห้ามสวยกว่าเจ้าสาวค่ะ เป็นมารยาทอย่างหนึ่ง ใช่
อือ อืม เขากำหนดแบบไหน? อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ จริงค่ะ ต้องค่ะ เห็นด้วยเลย อืม
ใช่ ก็คือเขาอยากได้สีอะไร เราไปหามา แต่ต้องเลือกแบบที่ แบบไม่ ไม่ทำให้เราเด่นกว่าเจ้าสาวเกินไปอะค่ะ
อืม จริงเลยค่ะ
มันมีตัวอย่างนะ มันมีตัวอย่างนะ เช่น เจ้าสาว บอก ว่า อยากให้เพื่อนเจ้าสาวใส่สี ชม
ค่ะ ยังไงคะ?